N não é? E aí, quando a gente viu aquela aquele café da manhã aí, quando a gente foi o 1º dia a tomar café da manhã, aí a gente viu lá exposto, tipo, no cardápio, né, aquele café da manhã tradicional. Aí vem, eh, ovos, pão, café, leite, eh, batata frita, bacon e feijão. E olhei a
Uhum Uhum. Uhum. Nossa, é co completão. Vem vem, eh eh, é essa porção inteira, tipo, pra uma refeiçã pra pra uma refeição só?
Pra um café da manhã de 1 pessoa, exatamente.
Nossa! Então não foi nem vocês que pediram, tipo, pra dividir.
Hum. Não, não. Assim, na verdade, é o eu estava falando: eu me arrependi de não ter comido antes. Por quê? Eh, nos primeiros dias a gente ficou lá 5 dias. A gente só comeu no último. Nos primeiros dias, a gente olhava aquilo e ficava conversando, assim, entre gente: "Cara, Deus me livre, como é que a pessoa consegue comer feijão, tipo, 9h? Eh, que troço esquisito". Muito julgamento, e eu fiquei assim: "Cara, que povo esquisito, Deus me livre. Nã eu que não vou comer isso, tá maluco, não sei quê". E aí, pronto. E aí a gente ia, pedia um só um pão com café e e ficava mais limitado. Quando foi no último dia, eu falei assim, com a minha esposa, eu falei: "Cara"
Aham. Ok. <laughs> Só no julgamento. <laughs> Uhum.
"eh, eu acho que a gente tem que fazer isso porque, poxa" a gente ve eu eu gosto muito de conhecer a cultura do dos outros países e, poxa, isso faz parte da cultura, né.
Uhum. Entendo. E deixa eu te perguntar. Eh, foi fácil convencer ela ou, tipo, você já estava mais pendido pra querer, e é o ou ou ela, porque te te ou não precisou convencer muito, tipo: "Ah, não, quer saber, vamos lá, vamos provar". <chuckles>
Então, como a gente estava, eh, a gente só provou no último dia e a gente já vinha falando daquilo todas as manhãs por 4 dias, eu acho que ela também já estava ali, naquela de, tipo, "Pô, será que pô, não é possível que não é possível que todo mundo come isso e isso é ruim", eh e tal. Então, eu acho que ela também já estava ali naquela vibe de de curiosidade, de falar: "Poxa, né, dar uma oportunidade pra isso aqui, pode ser que seja bom". E aí, a gente pediu, aí falou: "Olha, eu vou pedir 1 só pra gente dividir porque" primeiro que é muita coisa, né. É bastante
Uhum. Uhum. <chuckles> Balançada, já. Uhum. Entendo. Uhum. Hum. Uhum, é, pela descrição que você me falou parece uma refeição mesmo de almoço e janta, assim, de, variedade, né, de coisa.
É! Exato. Exatamente, e assim, é muito muita muita coisa. E aí, a gente combinou e tal e aí veio, né, a tal refeição na refeição, não, né, um café da manhã. E aí a gente pediu, veio: pão, eh, ovos mexidos, bacon, batata frita e feijão e um café. Café grande o café deles é não é bom não, eles botam muita água no café, é muito esquisito.
E sim. Entendo. Muita água, é m é meio aguado. Mas, deixa eu te perguntar. A comida, ela vem toda em em em um prato ou ela vem sempa vem separada?
É, muito aguado.